Точно. Да, кстати, хорошая идея. Слушай, да, действительно, я, наверно, 1 из них, а, вот, подарю, скорей всего, всё-таки сертификат в этот мебельный, потому что они там себе смогут выбрать что-то, может, им надо, да, в новый дом. А 2 я, действительно, подарю вот такой вот совместный сертификат на, ам, на что-то, вот там нарисовать какую-то картину. Спасибо тебе большое! Очень классная идея! Мне очень понравилось.
М-да. И ещё, кстати, ты можешь, э, как-то упаковать подарок красиво, то есть, ли личное письмо добавить, какую-то маленькую деталь. Возможно, например, подруги любят юмор, какую-нибудь открытку, вот, э, смешную историю там про вас, э, придумать. Или даже, кстати, теперь ещё очень часто песни пишут. То есть, ты можешь зайти на сайт, и там спрашивают, там, как подругу зовут, какую-то историю. Ты отвечаешь, вот, на эти вопросы по анкете, и могут для вас со сочинить какую-нибудь классную, прикольную песню.
Песню? Ух ты, вообще вот такого даже не знала. Слушай, ну, ты меня, прям, завалила сегодня идеями. Я уже, если честно, забыла про те 1 идеи, которые ты мне, там, советовала про чашки и кружки. Я уже всё забыла. Так, теперь песню. А, ну, мне кажется, я не впишусь
М-да. Можно же всё вместе сделать: и и кружку, и песню, например. Но это если люди такие креативные.
Не, я не впишусь в бюджет, понимаешь? Это уже, прям, чересчур. Ты знаешь, я всё-таки всё-таки, знаешь, не сильно хочу выпрыгивать из бюджета, и мне надо остаться, вот, э, как бы, они не единственные мои друзья, которым я буду делать в этом году подарки, поэтому, как бы, идея с песней, наверно, непр не неплохая, но надо будет посмотреть, вообще, какие цены на это, а, может быть, не знаю, воспользоваться искусственным интеллектом можно будет.